हाँ, ज़रूर ज़रूर होते हैं। तभी।
तो, उन लोगों को दो तीन दिन में ही समझ में आ गया कि यार, नहीं यार ये तो मतलब अच्छी-सी लग रही है, इसको तो अपने साथ बिठाना चाहिए वो। <laughs> फिर तो पता है लड़ाइयाँ शुरू हुई मेरे लिए। <laughs>
हाँ, तब तो बढ़िया आपके दोस्त बन गए। हैं?
<laughs> मैं सच बताऊँ, मेरे को एक लड़की मतलब फिर वो लोग ये ना मेरे लिए भी बस्ता रखने लगी थी कि तू आएगी ना तू यहीं पे बैठना हमारे साथ में बैठना।
जी। अच्छा। जी, ये बढ़िया हो गया।
फिर है ना, क्या हुआ कि एक दिन, एक लड़की उनमें से ही बोलती है मतलब उस उनमें से ए 2 लड़कियाँ थी जो बिल्कुल पढ़ने में समान लेवल की थी, मतलब उनको लगता था इससे कॉम्पिटिशन कर ले, मतलब मुझसे, उसके नंबर एक आध ज़्यादा ना आ जाए मेरे से। तो हाँ, अपने स्तर का मानती थी ना तो कहती थी "अरे यार! ये तो अपने लेवल की है अपन अपन इसको स ये अपनी बेस्ट फ्रेंड" उसमें से एक लड़की थी, 2 लड़कियाँ थी। एक कहती है, "तू बोल इन लोगों से बोल तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है।" मैंने कहा, "बेस्ट फ्रेंड? हमने पहली बार तो ये शब्द ही सुना है, हमने कहा वो क्या होता है?" <laughs> तो बोले कि, "अरे"
अच्छा, अच्छा। हाँ। हैं, ऐसा भी? हाँ। हाँ। अरे! हाँ। जी, जी, जी। <laughs> अच्छा। फिर आपने किया वो जो उसने कहने बोला?
हमने कहा, "देखो हम सबको साफ-साफ बोल दे रहे हैं कि सब हमारे दोस्त हैं। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है सब हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। <chuckles> कोई एक नहीं है हमारा बेस्ट फ्रेंड पहली बात तो ये बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड होता क्या है मेरे को पता नहीं है। लेकिन हाँ, तुम भी अच्छी दोस्त हो तुम भी अच्छी दोस्त हो, सब अच्छे दोस्त हैं। जो अच्छे से दोस्ती निभाएगा हम सब के अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा मत बोलो कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड और इसको जलन तुमको दिलवानी है कि तुम मेरे को बोल दो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो इसको जलन हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम भी मेरी बेस" सब एकदम खुश। फिर भी पता वो सबसे बोलती रहती है, "नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है।" मतलब मेरे लिए बोलती रहती थी। <laughs> तो मुझे ना दोस्त
हाँ। <chuckles> हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। सही बात। जी। अरे वाह! हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। तो मतलब आप हाँ।
मुझे दोस्त बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी।
ये तो स बढ़िया, लेकिन कभी तो मतलब ऐसा हुआ होगा ना कि हाँ अ आपको लगा होगा जैसे किसी के साथ भी रहते-रहते आपके कोई भी लड़का होगा या लड़की होगी दोस्त तो आजकल सब हो सकते हैं। है ना? तो मतलब कभी तो ऐसा लगा होगा कि ना हाँ मतलब दोस्ती यही होती है कि, हाँ मतलब कोई आपके लिए कुछ कर रहा है या फिर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है आपकी परेशानियाँ सुन रहा है। लड़कियों को वैसे भी वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो उनकी बातें सुनें चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। है ना? तो मतलब अप आपको कब एहसास हुआ कि हाँ, दोस्ती यही होती है और ऐसे ही दोस्त होते हैं?
हुँ, हुँ। उ, हुँ। हुँ।